Sai, forse, una delle ragioni più comuni, ehm, per la maggior parte dei litigi che avvengono all'interno di una famiglia, in un nucleo, ehm, in un nucleo familiare, è proprio quella della divisione delle faccende di casa. E quindi sono molto curiosa di sapere se, ehm, tu hai trovato un modo, nella tua quotidianità, di organizzare e dividere, ehm, questi compiti che, uhm, ovviamente a cui, magari, uhm, mhmm, a nessuno piace fare, nessuno vuole esse vuole averseli, vuole sentirseli assegnati, uhm, ma, ecco, se hai trovato un modo per un modo efficace per non dover sempre discutere sulle faccende.
Mh-mh. <coughs> <chuckles> <chuckles> Allora, ehm, sì, ti devo dire che, ehm, sono venuta a convivere con il mio fidanzato da circa 7 mesi e, ehm, prima <chuckles> esatto, e prima, diciamo, venivamo da una sorta, diciamo, di convivenza a casa dei suoi genitori. Quindi già, uhm, comunque, uhm, da quando stavamo a casa dei suoi genitori già parlavamo un po' del futuro, c'era comunque il progetto di venire a convivere e, uhm, quando ne parlavamo, comunque sia, essendo molto diversi io e il mio compagno, cioè, lui è molto disordinato, uhm, lascia, i lascia tutti i suoi vestiti in giro, uhm, non so, mentre fa, magari, una videochiamata deve spezzettare qualcosa di carta, oppure mangiucchia, tipo i, mhmm, i <chuckles> i tappi di delle penne. Quindi, uhm, diciamo che già da lì avevo notato qualche suo difettuccio, ecco, e quindi ne parlavamo e abbiamo, uhm, ci siamo sempre detti: “Uhm, se andiamo a convivere, la cosa più, uhm, diciamo, giusta e ordinata, secondo il mio punto di vista, era quello di dividerci le stanze.”
Mh, sì. Molto fresca la cosa. Mh. Ecco. Che non viene mai pulito fo eh, dopo <chuckles> dopo la do Eh. Mh-mh. Mh-mh. Ah, e ma quindi non fare una lista di cose da da di di cose da fare, ma dividere gli spazi.
Quindi, poi, una volta che s diciamo che una volta che